زي ما أنت عارف إن السوشيال م ميديا دلوقتي انتشرت تقريبًا في كل العالم، وفعلًا غيرت حياتنا بشكل كبير، فأنا حابب أعرف منك إزاي بقى السوشيال ميديا أثرت على حياتك اليومية، أوعلاقاتك اليومية؟
والله يعني مثلًا من ناحية العلاقات فآه طبعًا هي أثرت طبعًا وأثرت كتير جدًا. يعني برضه في ناس أنا ما كنتش أعرفهم هي برضه قربتني برضه من ناس كتير، وبرضه بالعكس يعني نفس الكلام برضه بعدتني برضه عن ناس كتير أوي كنا مثلًا بنتقابل على طول، لما بنحب نتجمع كده. بقينا دلوقتي لما بنطمن مثلًا على بعض أو كده يبقى مثلًا عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الواتساب مثلًا آآ، كده. فده بصراحة بعِدنا شوية.
أوكى. آه. تمام. طب خليني أسألك أنت أنت قلت قربتك من ناس وبعدتك عن ناس. قل لي إزاي إيه الناس اللي قربتك منهم؟ وإيه الناس اللي بعدتك عنهم؟ وليه؟
يعني الناس اللي اللي قربتني منهم يعني ناس كانت غريبة أصلًا، يعني ما كناش بنتكلم أصلًا كتير وما كناش مثلًا بنشوف بعض أصلًا، يعني كان قليل كان
آه. يعني اتعرفت عليهم عشان شغل والّا، صداقات على الإنترنت؟
بص هو مثلًا آآ، في في صداقات برضه وفي كشغل. يعني مثلًا كصداقات ناس برضه يعني اللي هو ايه، كان التعامل مثلًا يادوب بس أنا أسلم عليه هو يسلم عليا لما بنشوف بعض. فبدأنا مثلًا هو يرد على الstory أنا أرد له على الstory بدأ يبقى في كلام بيننا، آآ بدأنا نتصاحب كده وبقينا نتقابل برضه ننزل بقى نتقابل، فهي قربتنا برضه عن ناس يعني ما كانش لينا علاقة ببعض أوي، وعملت بقي العكس مع الناس ايه اللي كانت قريبة.
تمام. كويس. تمام. آه. الناس اللي كانت قريبة زي مين يعني؟
يعني مثلًا كان عندي صحاب ليا آآ، إحنا كنا متعودين دايمًا نخرج نتكلم مثلًا، في مثلًا حاجات هم كانت بتحصل فبنخرج نتكلم فيها، بقينا تقريبًا الموضوع بدأ يكسل بيننا اللي هو إيه أنا مثلًا عايز حاجة أو كده خلاص ممكن أرن عليه فيديو كول مثلًا، آآ مثلًا أرن عليه أكلمه شات مثلًا على الواتس آب، نقعد بقى نحكي الحاجات اللي كنا هنحكيها بره نحكيها يعني على يعني على الموبايل بقى وكده. فاللي هو إيه برضه بعدتنا عن بعض شوية ما عُدناش برضه بننزل زي الأول، اللي هو طب أنا عايز
آه. اهم. بس مش الناس دي قريبين ليك ممكن تتقابلوا نص ساعة، ساعة في اليوم، والّا والّا يعني السوشيال ميديا ليه ليه فرقتكم عن بعض؟ لأن أنت برضه لما بتقابل ما بتقابلش الشخص لوحده أنت بتقابل مجموعة.
لا هو طبعًا أكيد طبعًا، بس يعني أنا باتكلم مثلًا عن جزء من الناس، آه في طبعًا صحاب ليا يعني إحنا عادي بنتكلم عادي آآ، بنتابع بعض على السوشيال ميديا على الفيس، بقى على الواتس آب، انستا، كلام من ده، عادي وبننزل برضه نتقابل كل يوم. بس كان في ناس مثلًا يعني كانت بتيجي عادي كانت بتخرج بس هي برضه لما قعدت بقى إيه على السوشيال ميديا بقى واهتمت بيها جامد بدأت تكسل إنها تنزل، أي حد مثلًا عايزها أو هي عايزة أي حاجة من حد كانت بتبعت له، تكلمه مثلًا على الواتس آب كده. فلأ دول يعني بدأوا مثلًا لو كانوا بينزلوا بنسبة 80% معانا فبدأوا ينزلوا مثلًا إيه 30%.
تمام. اهم. اهم. آه. بس ده كله عشان إن هم قادرين إن هم يكلموا الناس video call بس.
وبرضه يعني
والّا ال إن الsocial media أخدت وقت أطول منهم ووخ أخدت وقتهم؟
هي طبعًا خ هي طبعًا أخدت وقت طبعًا كبير جدًا، لأن برضه طبعًا أنتَ عارف بقى إن إيه آآ الموضوع برضه ب يعني بيسحلك كده، بيضيع الوقت ممكن مثلًا تكون يعني فاتح فيسبوك بس كده يعني ساعة واحدة تلاقيك مثلًا قعدت بقى لَك 4 أو 5 ساعات فاتحها الوقت جرى طبعًا، فده برضه بيأثر على يومك.
امم. آه. ياه امم. تمام أكيد طبعًا، طيب أنا برضه عايز أعرف منك أكتر أنتَ الحاجات الsocial media اللي أنتَ بتستعملها، إيه، وبتقربك من الناس اللي أنتَ قلت قرَّبتك منهم إزاي يعني؟ لأن أكيد أنتَ مش وقتَك آآ نفس وقت الناس دي.
أ هو طبعًا يعني قربت وكل حاجة، بس يعني إيه مثلًا في ناس إحنا ما كناش برضه بننزل مع بعض كنا آخرنا مثلًا ما كناش برضه بنقعد مع بعض وكده، كنا بنتحرج برضه ما فيش كلام بيننا نقوله أو نتكلم فيه، اللي هو يعني مش صحاب أوي يعني بس لمَّا لمَّا تابعنا بعض مثلًا أنا كنت أعمل له مثلًا comment على الفيسبوك، على الإنستجرام بدأ مثلًا آآ أعمل له مثلًا reply مثلًا على الstory بتاعه، بدأ يبقى في كلام خفيف كده فالكلام ده كان إيه بيزق كلام بعده، بدأنا نتكلم شوية مش عارف إيه فنقرر إن إحنا ننزل مثلًا، وحتى لو ما قررناش إن إحنا ننزل في ناس كنا بنتقابل بقى صدفة، فلمَّا كنا بنتقابل صدفة بعدها لأ، يعني كان في كلام بيننا بقى تحس اللي هو إيه بقى في عَشَم شوية، فبقينا عادي ممكن بقى نقعد سوا شوية واحدة واحدة هتلاقيه بدأ يخرج معايا على طول، يعني بيقرب منِّي برضه.
ف امم. امم. تمام. آه. تمام. آه. طب أنت قلت لي على الفيسبوك والإنستجرام. طيب أ أنت شايف إن الفيسبوك والإنستجرام إن أنت لما بتشوف حياة الناس اللي هم حتى ممكن ما تكونش علاقتَك بيهم قوية، ده بيقربك ليهم؟
هو يعني بصراحة هو بيقرب برضه ش هو آه، هو فعلًا بيقرب شوية برضو آآ، لما تكون برضه بتتعامل مع الأشخاص دي مثلًا على فيس أو إنستا وكده، يعني مع الأيام برضه ممكن برضه الكلام يزيد مثلًا لما تتقابلوا برضه على الحقيقة هتلاقي مثلًا في كلام بينكم ب يعني في حاجات برضه أو في مواضيع بتتكلموا مثلًا عليها، ممكن لما تتقابلوا مثلًا أنتم كنتم متكلمين عن حاجة مثلًا على الانستا مثلًا وكده، فلما تتقابلوا تتكلموا عنها تاني بقى بس إيه الفرق بقى ان ده face to face ما هوش شات.
الصور بتاعتهم. آه. تمام. تمام، طب أنت مش شايف إن موضوع الصور والحاجات دي ممكن تسبب مشاكل؟ لأن دايمًا الناس لما بييجوا يحطوا صور أكيد بيحطوا أحسن ما عندهم يعني، فده أنت مش شايف إنه ممكن يخلي في مشاكل أو غيرة شوية؟
هو هو بصراحة يعني مثلًا لما لما في ناس مثلًا بتبقى عايزة تُحط مثلًا صورة ليها، فطبعًا هي فعلًا بتحط أحسن صورة مثلًا، فده الفكرة دي الو يعني ده المنظور اللي الناس كلها بتاخدوا عن الشخص ده، يعني مثلًا إيه، الشخص مثلًا إيه، خارج مثلًا في كافيه كذا وكذا وكذا فالناس بقى تبقى شايفاه اللي هو إيه، لأ ده هو قاعد مثلًا عايشها، لأ مش عارف بيخرج كتير معاه فلوس أي حاجة من دي، مع إن هو ممكن يكون عكس كده خالص، بس هو الكام يوم بس دول خرج مرة واحدة مثلًا في المكان ده، صرف مثلًا المبلغ ده بس وهو أصلًا هو معاهوش، فخلاص بقى الناس خدت الفكرة وخدت مثلًا يعني اللي هو عرّفت شخصيتها كده بسبب صورة صورتين مثلًا. فلأ بصراحة الناس بتبقى مثلًا على السوشيال ميديا حاجة وعلى الطبيعة حاجة تانية.
أكيد. كويس. اهم. أوكي. طب، أنت في موقف ظريف حصل أو موقف كده يعني ممكن تحكي لنا عنّه بسبب السوشيال ميديا، آآ، غيرت حاجة في حياتك، عرّفتك بناس قرّبتك من ناس أوي، أي حاجة من دي، في موقف حصل معاك؟
إمم. بصراحة، طبعًا وأنا كنت في أولى جامعة خالص آآ، لسّه بادئ السنة وكده، آآ كنت باتكلّم على الجروب عادي وكده فكان في شخص كان بيتكلّم يعني، كان بيرد عليَّ برضه أنا ما أعرفش ده مين ولا هو يعرفني. فكنا بنتكلّم شويّة كنّا ساعتها تقريبًا آه، كنّا بنرد على الجروب عادي. آه، على جروب واتساب بتاع الكلية. آه، بالضبط كده. فكنا بنتكلّم فجبنا سيرة بقى إيه المغامرات والواحد نفسه بقى إيه، إن ال إن الكلية تعمل مثلًا رحلة للصحراء لأ مش عارف إيه، فهو يعني أنا وهو كنّا إيه متحمسين جدًا للموضوع وكده، فقعدنا نتكلّم كتير ففجأة هو لقيته دخل لي على الخاص وكده، آآ قعدنا نهزر شويّة على الموضوع برضه، اتكلمنا، بدأنا يوم في التاني في التالت إحنا بنتكلم كل مرّة، و وتاني يوم بننزل الكلية بس بنشوف بعض كده إيه، مش بنسلّم حتّى على بعض، أو اللي هو يا دوب بس عيني تيجي في عينه وبنتحرج من بعض.
آه. بي بيرد عليك على السوشيال ميديا والّا آه، أنتم ع عاملين جروب يعني، في جروب أنتم عاملينه للكلية، تمام. آه. تمام. مش بتسلّموا على بعض لأن أنتم مش عارفين بعض، والّا مش بتسل مح محروجين. يعني، أنتم بتهزروا على السوشيال ميديا وبتتكلموا وفي نفس الوقت لمّا بتشوفوا بعض بتكونوا محرجين؟ أنا بس عايز أتأكد.
آه، إحنا كنا محروجين. لأ، إحنا في الأول آه بالضبط، كنا كده كنا كده طبعًا في الأول، فاللي هو يوم مثلًا أول يوم مثلًا إيه، هو ده؟ آه هو مثلًا، واللي هو بنقعد نشبّه، تاني يوم مثلًا وتالت يوم بنتحرج.
آه! أنتم ما كنتوش متأكدين تمام، تمام.
آه، في الأول ما كناش متأكدين، بعد كده لمّا اتأكدنا وكده فاللي هو أيه اتحرجنا نسلّم على بعض، لأن إحنا كنا بنبص البعض الأول أيام ما إحنا كنا إيه مش متأكدين إن إن ده أنا، وإن ده هو فواحدة واحدة آآ، فجأة بقينا نتكلم كتير لمّا اتقابلنا صدفة مثلًا، في صدفة كده اتقابلنا بقى فيها فيعني الظروف يعني أجمعت إن إحنا نتكلم فاتكلمنا مرة في التانية بقينا أصحاب، يعني لحد الآن بقى الموضوع ده طبعًا عدى عليه ييجي 5 سنين، آآ، بقينا أقرب اتنين لبعض.
تمام. طب أنا عايز أقول لك في ناس كتيرة بتقول إن السوشيال ميديا قربت العالم، بل بالعكس خلت العالم كأنه قرية صغيرة. أ ممكن تكلمني إزاي السوشيال ميديا عملت الدور ده أو خلت العالم يب يبان إنه هو صغير أو قربت الناس لبعضها إزاي؟
هي طبعًا هو طبعًا العالم كبير جدًا بس يعني في خلال مثلًا السوشيال ميديا كل الناس مثلًا بقت بتفتح مثلًا إيه أبلكيشن معين، فخلاص يعني الناس مثلًا من دولة كذا وناس من دولة كذا و ومن قارة تانية، لأ كل يعني إحنا كلنا على نفس الأبليكيشن ده. يعني مثلًا فيسبوك فإحنا كلنا بننشر صور على الفيسبوك آآ، ي يعني أقدر إن أنا أكلم مثلًا حد يكون في قارة تانية خالص أقدر إن أنا أكلمه، فالموضوع كده تحسه ما يعني ما عادش في مسافات بعيدة لأ، إحنا عادي لو عايز أوصل لأي حاجة باوصل لها مثلًا أخش أكلم الشخص ده، ولو مثلًا عايزة أتفرج مثلًا على صور معينة لأماكن معينة آآ، لأ عادي وممكن مثلًا أعمل search على جوجل وأخش أتفرج على الحاجات دي. فتحس كده إن أنت عايز توصل لأي حاجة خلاص السوشيال ميديا دي بقى بتوصل لك وطبعًا برضه حتة الأخبار، آآ، أي خبر بيحصل في أي دولة في أي مكان أنت خلاص، يعني في كام منصة مثلًا أنت عارف لما هتفتحهم هتعرف كل الأخبار بتاعة العالم دي كلها.
تمام. آه. صحيح. بالضبط. آه. بالضبط. تمام. طب أنت شايف زي ما هي قرّبت ناس، ممكن تكون السوشيال ميديا تسببت في مشاكل ما بين ناس؟
وأكيد طبعًا كل حاجة بقى ليها إيه يعني، هي ما زي ما بيقولوا كده إيه آآ سلاح ذو حدين كده، ممكن تستخدمه مثلًا في في حاجات كويّسة مثلًا، تعرف أخبار ممكن برضو ناس بتستغله مثلًا إيه، إن هم يبتزوا ناس تانية، ممكن مثلًا كحوار مثلًا إيه تهكير بقى، إن شخص يهكر أكونت شخص يعمل مثلًا بيه مشكلة، فالحاجات دي بتسبب مشاكل طبعًا كبيرة جدًا.
والّا إيه؟ أيوه، فهمت تمام. تمام. امم. تمام. طب أنت مش شايف إن يعني في نوعية من الناس لمّا بتشوف صور ممكن تحط تعليقات، التعليقات دي تعمل مشاكل ما بينهم؟
آه طبعًا، في ناس مثلًا بتحط تعليقات مثلًا تكون سخيفة شويّة، ممكن برضو يتريقوا فيخلوا الناس مثلًا كلّها تشوف التعليق ده، فبيبقى مثلًا حاجات ما لهاش لازمة. فهو برضو يعني، أنا شايف إنّه برضو الواحد ما ي إيه، ما يبقاش مثلًا ظاهر حياته كلّها على السوشيال ميديا لأن ده هيأثر على يعني على على علاقته مثلًا بينه وبين الناس التانية، آآ على يومه نفس الكلام أصلًا، الحاجات ده هتأثر على يومه، في ناس بقى مشاهير برضو، في ناس برضو مشاهير لمّا بتكون بقى عاملة الحاجات دي كلّها آآ، في ناس مثلًا أي غلطة بتحصل ما هو أنت بسبب شهرتك دي، بسبب شهرتك على السوشيال ميديا أي غلطة ممكن تحصل مثلًا وأنت اتصورت فيها، هتلاقي الناس كلّها عرفتها أصلًا.
قلق. آه. آه بالضبط بالضبط، طيب أنا عايز أسألَك كمان أنتَ قلت لي الهاكرز وكده، أنتَ شايف إن الموضوع دَوَّة بقى مشكلة كبيرة آآ موضوع الخصوصية وسرقة البيانات والمعلومات، شايف إن الموضوع ده بقى مشكلة كبيرة؟
هو طبعًا بقى مشكلة كبيرة جدًا كمان لأن الموضوع بقى منتشر في كل الأماكن، وبقى بيحصل كتير أوي بالذات الفترة الأخيرة دي، آآ ما عادش حد عارف يحافظ على خصوصيت على الخصوصية بتاعته أوي، ممكن برضه يعني ناس تهكَّر مثلًا حاجة مثلًا عن طريق الsocial media فيهكَّر لَك مثلًا الaccount بتاعَك ويقدر إن هو يخش على الجهاز بتاعَك، يقدر بقى ياخد مثلًا صور عليه ياخد data يعني عامةً، فيبدأ مثلًا يبتزَّك بيها. فبصراحة يعني مو موضوع الهاكر ده طبعًا انتشر جدًا يعني الفترة الأخيرة دي، وبدأوا يستغلوه مثلًا، إن هم مثلًا ياخدوا فلوس من الأشخاص دي آآ مثلًا ي خدمة مثلًا يعملوا لهم حاجة. كده.
تمام. آه. فعلًا. آه. فعلًا. اهم. ياه! تمام طيب، أنا عايز أخد رأيك في الموضوع دَوَّة. أنتَ شايف إن ممكن يبقى في حل لإن الواحد يحمِي خصوصياته؟ يعني موضوع الهاكرز وال سرقة البيانات والمعلومات، هل أنتَ شايف إن ممكن آآ أي شخص يحاول ي أو يعمل شوية حاجات عشان يحمِي خصوصيته؟
هو مثلًا الفترة الأخيرة دي أكتر حاجة أصلًا يعني مشهورة الفترة دي هي اللينكات، في ناس مثلًا كتير أوي بتبعت لينكات ل ممكن في جروبات عادي يكتبوا مثلًا عليه إيه، كابشن مثلًا بحيث إن هو يشد الشخص ده إن هو يفتح اللينك ده ب بس بمجرد بس إن أنت تضغط على اللينك كده وتفتحه مثلًا وتخش الويب سايت ده مثلًا أنت كده موبايلك اتهكر أصلًا والداتا اللي عندك بقِت على ت موبايل تاني، فأنا شايف مثلًا موضوع اللينكات ده هو تقريبًا أشهر موضوع حاليًا، الواحد برضه ما ي ما يفتحش حاجة هو مش عارفها لو برضه حد هو مش واثق فيه ما يفتحش مثلًا حاجة هو باعتها له، لأنه هو بكده ممكن يعني يهكر له مثلًا ال الصفحات بتاعته. فطبعًا لو هكر الصفحة بتاعته فأنت كده إيه دخل على خصوصياتك، ومش شا وشايف برضه مش لازم كل يعني مثلًا الواحد آآ، مثلًا يومه مثلًا يبقى ماشي عامل إزاي يفضل ينشر يومه كله على السوشيال ميديا مش عارف إيه، أنت برضه كده أنت برضه مش م يعني مش مخلي الهاكر يعني عايز يعرف عنك حاجة، أنت أنت حرفيًا إيه أديت حياتك كلها للناس فيبدأوا برضه يتدخلوا برضه في خصوصياتك أنت، يعتبروا همّ كده أصلًا بقوا عارفين خصوصياتك أنت كده ما عادش عندك خصوصيات. فاللي هو برضه الموضوع ده مش أحسن حاجة.
حلو. آه. تمام، آه. فعلًا. كويس. أكيد. امم. تمام، طب أنتَ شايف إن الوعي ده إن هُم الناس يبقى عندها وعي على الحاجات اللي أنت قُلت عليها، ده ممكن يكون دور مين؟ دور العائلة والّا دور الحكومة والّا دور مين بالضبط؟
هو تقريبًا يعني يعني دورَك أنت كشخص، ودور برضو العيلة بتاعتك، لأن هي برضو سمحت لَك إن أنت تعمل الحاجات دي، بس أنت برضو المفروض يعني أنت يعني، اللي هو كنفْسك كده، أنت تشوف برضو إن أنت ما ينفعش تعمل الحاجات دي، لأن ممكن في يوم من الأيام تتقلّب أنت عليك ف وبرضو العيلة برضو لها دور طبعًا كبير، آآ، اللي هو بقي إيه، ما يخلّيش مثلًا يعني، يكونوا يعني واخدين بالهم من من ابنهم، أو يعني من الشخص اللي هو مربوط بيهم يعني، برضو ما يكونش متهّور مثلًا بيعمل حاجات ما ينفعش تتعمل، لأن برضو يعني هو لو حصل له مشكلة، فهي المشكلة دي برضو هتكون يعني معاهم برضو، فهو الشخص ده من العيلة دي، فالمشكلة هتبقى للكُل.
آه، فعلًا. تمام، تمام يعني أنت أنت شايف برضو إن هو يبقى الموضوع يعني، آآ، من العيلة ومن الشخص نفْسه.
بالضبط كده، ولازم برضو أنت تهتم بالموضوع وأهلك برضو يهتمّوا بيه.
بس بالضبط، لكن أنت مش شايف إن الحكومة ممكن تُنشر الوعي دوّة للطّلبة في المدارس، والّا إيه رأيك؟
فأكيد برضو يعني م لو هم مثلًا لمّا هيعملوا حاجة زي كده هيكونوا برضه هيوعُّوا الناس شوية مثلًا ما يعملوش مثلًا حاجات معينة، مش لازم برضه ينشروا خصوصياتهم مثلًا أو حاجات مثلًا في البيت كلام من ده على الsocial media عشان ما حدش ياخدها مثلًا وينتحل شخصيتك، ما أنتَ برضه ناشر كل خصوصياتك، فممكن حد ياخد الخصوصيات دي كلها وينشرها كأنها هو لِيه فكده تقريبًا يعني خد شخصيتك، خد يعني اللي هو انتحل شخصيتك من الآخر من الأول للآخر كده. فبرضه ن
فعلًا. صحيح طَب خليني خليني أسألك آخر سؤال. آآ أنت مرِّيت بمشكلة زي كده؟ حد سرق خ أ أ يعني معلومات ليك مهمة، حد وصل لصورة، حد قال تعليق، أو طَلّع مشكلة كبيرة عنك. آآ يا ريت لو تشاركني لو في أي حاجة من دي حصلت وأنتَ اتصرفت إزاي؟
هو بصراحة كان في مرّة كنت أنا عادي باقلّب في الفيسبوك عادي فجأة لاقيت في شخص داخل لي، أصلًا داخل لي أصلًا بaccount بإسمي، بصورتي بكل حاجة، فلما دخلت عنده لاقيته داخل لناس كتير أوي من أصحابي آآ وقايل لهم الكلام برضه إيه ما ينفعش يتقال مثلًا بيوَّقَع بيني وبين أشخاص. هو الشخص ده تقريبًا يعني كان قريب منِّي، فبصراحة الموضوع ده تقريبًا ده أصعب موضوع حصل معايا إن حد فَكّر إن ينتحل شخصيتي، بس هو عشان مش عارف خصوصياتي أوي فيعني الناس برضه كشفته. وأنا بصراحة طبعًا بَلّغت اصحابي، وبَلّغت الناس كلها، وبَلّغت برضه عن ال الصفحة وكده لحد ما اتقفلت.
تما ياه! أخخ. آه كلام مش كويس. تمام. يعني أنتَ اتصرفت إن أنتَ بَلّغت عن الصفحة وبَلّغت الناس المعارف.
بالضبط كده آه.
على العموم أنا شايف إنه هو كان تصرف كويس أوي. طيب أنا فعلًا استمتعت بالحديث معاك كان شيِّق وإن شاء الله نلتقي قريبًا شكرًا.
أنا كمان كنت مبسوط أوي بالكلام معاك.